Yani, eee, şu anda öyle bir hayat yaşıyorum ben aslında. Eee, hani işimden dolayı yaklaşık 3-4 senedir, eee, hani, eee, şu anki, hani, branşımdan dolayı, şu an çalıştığım alandan dolayı, eee, ciddi anlamda, eee, stresliyim açıkçası. Yani çok yoğun bir işim var dediğim gibi. Eee, hani zaman sıkıntısı var. Evet.
Öyle mi? Hı hı. Hı hı. O! Anladım, anladım. Peki peki Hı hı. Eee, bu stresinle başa kendin çıkabil biliyorsun anlattığın kadarıyla, onu anlıyorum ama peki başa çıkamadığın bir durum olduğu zaman, yani bu kadar uzadığı zaman, herhangi bir profesyonel yardım almayı, eee, hiç düşündün mü ya da başkalarına önerir misin?
Evet. Evet. Ya, ben, eee, profesyonel bir yardım almayı, eee, açıkçası düşünmedim. Çünkü ben onu yönetebiliyorum. O stresi yönetebiliyorum. Eee, hani o stresten nasıl kurtulacağımı biliyorum. Eee, hani, o çalışırken stresli olmak aslında çok da kötü bir şey değil bu arada. Yani, i insanın stres
Hı hı. Tamam. Hımm, değişik bir bakış açısı. Değişik bir yaklaşım bu.
bence kesinlikle kötü bir şey değil. Çünkü insan, eee, stresli olmadan bir noktada, eee, işleri yapamaz, işleri tamamlayamaz. Eee, verimi artırıyor bir noktada, yani, stres. Eee, yani o işim bittikten sonra ben biliyorum ki o işimi bitireceğim bir an önce. O ondan dolayı stres oluyor mesela. O işimi bitireceğim bir an önce ve, eee, sonrasında, işte, işim bittikten sonra dışarı çıkacağım, eee, spor yapacağım. Ondan sonra yani onları düşünüyorum. Anlatabildim mi? Yani
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, evet. Evet. I hı. Anla E, kendini böyle rahatlatıyorsun, kendini böyle o stresin yoğunluğundan uzaklaştırıyorsun. "Bu bitecek, buradan çıkacağım ve istediğimi yapacağım, spor yapacağım, yemek yapacağım." gibi.
Kendimi bu şekilde rahatlat Tabii, tabii, tabii. Kesinlikle. Evet, "Hadi şu işi de bitireyim." diyorum mesela. Ondan sonra, bu iş bittikten sonra, işte, eee, "Güzel bir birayı hak ettim." mesela diyorum kendime. İşte "Bunu bitirirsen" diyorum, eee, iş çıkışı, işte, eee, "Şöyle güzel bir işte kebabı hak ettin." diyorum. <chuckles> Anlatabildim mi?
Hı hı, hı hı. Hı hı, hı hı. Anladım. <chuckles> E he, e he. Stresin sonunda stresin sonunda kendine ödüller koyuyorsun ve o evet, evet ve onlara ulaşmayı da stresten kurtuluş gibi görüyorsun.
Ödül veriyorum. Evet. Kesinlikle. Diyorum ki işte "Hadi şu iş de bitsin sahile gidelim de bir arkadaşlarla oturalım, 2-3 bira içelim." diyorum veya ne bileyim, "Hadi şu iş de bitsin, bir denize gireyim de biraz yüzeyim." diyorum. "Serinleyeyim." diyorum yani. Anlatabildim mi? Eee, öyle hep kendimi bir ödül ödüllendiriyorum yani.
E he. Hı hı, hı hı. A Anladım, anladım, anladım.